Ừm, có nghĩa là như kiểu là, ờ, đôi khi là sự việc, cái sự thật nó chỉ có một thôi nhưng mà qua nhiều lăng kính, qua nhiều góc nhìn thì đôi khi là câu chuyện nó bị đi rất là xa. Ừm.
Ừm. Đúng r Đúng. Là họ có nhau. Ờ, đúng rồi. Là, qua mỗi một người thì sẽ có một cách hiểu, một cách nhìn nhận vấn đề khác nhau. Cho nên với cái việc, ừm, của mình á, đôi khi nó sẽ ờ, nó ra thành nhiều cái mẩu chuyện khác nhau nữa. Cho nên mình hổng có muốn vấn đề đó ha <chuckles>
Ừm, chính xác. Ừm, đúng rồi. Đúng rồi. Có nghĩa là mình thấy là thời gian đầu thì khi mà sử dụng thì mình nghĩ là cả ai ai cũng đều khá là thích với cái sự tiện lợi của công nghệ và mạng xã hội. Đó là chúng ta sẽ tiếp qua được nhiều người hơn. Cái mạng lưới giao tiếp của chúng ta nhiều hơn, nhưng mà một thời gian sau chúng ta sẽ gặp cái cái nhược điểm và cái phiền toái mà nó mang lại, đúng không?
Đúng rồi. Ờ, ờ, đúng rồi. Mà theo mình thì cái việc gì nó cũng có hai mặt của nó hết á. Còn khi mà mình giao tiếp, ừm, thông qua mạng xã hội và cái tin nhắn nhiều á, thì cái cái đôi khi nó cũng rất là có lợi. Ví dụ như ờ, ờ, ví dụ như bạn mình nghĩ chắc bạn cũng, ừm, mình nghĩ đa số ai cũng vậy thôi chứ hổng chỉ riêng mình. Ừm, khi mà ví dụ như mình có một người thân ở xa đi thì mạng xã hội r rõ ràng là rất là hữu ích
Ừm, đúng. Chính xác ha. Ừm, ừm. Ừm, chính xác. Ừm, chúng ta có thể ngay lập tức khi mà nhớ họ chúng ta có thể gọi điện, đúng không? Gọi điện qua video.
Ừm. Đúng, đúng.